Olha, eu tô passando por momento em que eu entendo que o hoje é tão importante quanto o amanhã.
Aham. Entendo.
Porque, assim, eu moro de aluguel.
Sim.
Eu passei os 3 últimos anos me organizando pra poder financiar um apartamento.
Aham.
E ao mesmo tempo eu tenho dúvida, porque eu tô num num aluguel muito confortável, sabe.
Hã? Sim.
Tanto que hoje eu penso que se talvez seja eu procurando segurança e estabilidade, e medo do novo.
Olha só, é uma boa análise.
Porém é, porém se eu pudesse comprar esse apartamento
Hã?
por menor que ele seja, eu comprava.
É mesmo? Então, você tá cogitando assim pensar sobre você já conversou com o seu com o proprietário sobre isso?
Uhum. Não, eu ainda não conversei com o meu senhorio, mas também eu penso que se eu gosto deste apartamento, eu poderia gostar de outro na mesma vizinhança ou no mesmo prédio.
Eh, já abre uma porta, né, pra você. Então, não necessariamente, eh
Uhum. Uhum. Sim.
Será que isso não é lugar de segurança também? De tipo de não querer se mudar e tudo mais? Porque pode cair nisso também, né?
Eh, então. Uhum. Eu acho que sim, porque ao mesmo tempo, eh, eu deixei de fazer muitas coisas no apartamento que eu tô, porque eu pensava: "Logo eu estou indo pro meu, não quero gastar aqui".
Claro.
Mas, eu v ve olha, eu quero a sua opinião se faz sentido isso que eu vou dizer.
Diga.
Eu viajei e fiquei 3 dias na Ilha da Madeira. Eu gastei por volta de, arredondando pra cima, € 500.
Incrível. Hã. Sim. Tudo bem. Não, uma viagem, eh
3 dias, quinhentos euros. Tudo bem, tudo ótimo. Mas se eu invisto € 500 no meu apartamento pra morar, seja 6 meses a mais aqui, ou 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai fa isso vai fazer tanta diferença, e aí eu vou dormir gostoso todo dia.
É. Fazer tanta diferença. Exato. E e outro, você não precisa gastar de uma vez só, como você gastou numa viagem, você pode gastar diluído. Óbvio que você vai usufruir muito melhor se você gastar de uma vez, né?
Uhum. Uhum. Sim.
Mas você pode diluir isso, enfim, tem esses aplicativos que você pode parcelar em 3 vezes, enfim.
<smacks lips> Eh. Uhum. É, eu vou tentar fazer isso, sabe. Mas t té é muito interessante, porque, às vezes, a vida ela ela dá o tom, ela escolhe.
A Exato.
Sabe? Uhum. Por
Então você não percebe o que que você faz. M Você poupa de um lado e acaba gastando do outro, né? Mas você não percebe.
Exato. Uhum. E aí quando eu vi, já foi, sabe. Eu percebo que, hã, mesmo que eu não diga, a p a prioridade é é o que você não abre mão. E se eu meio que não abro mão de viajar, eu já entendi que é prioridade para mim.
Exatamente. Então, assim, conscientemente você já se já colocou a prioridade ali, agora você entendeu, né?
Uhum. Uhum. Sim, sim. Aí aí agora eu penso, mas será que não é uma prioridade que precisa ser revista? Já que eu estou todo dia em c eu trabalho na minha casa. Eu só saio da minha casa pra ir pra academia.
Eu acho que é importante sim, porque <smacks lips> a casa, você por exemplo, o tudo bem, isso vai te dar suporte pra você trabalhar durante alguns meses quando você viaja, né. Porque você tem aquele aquele espaço pra se divertir, você tem a liberdade, você não tem o compromisso de acordar cedo, seu compromisso é de viver, né. É importante, sim, você fazer de vez em quando. Só que você não precisa fazer uma viagem de € 500.
Uhum. Exato. Uhum. Hum, Eh. Tem muitas viagens que eu não fiz ainda, que são bem baratas, por exemplo, eu queria muito ir pra <smacks lips> Sintra agora nessa época de outono.
É. Olha que interessante e e pode ser que não gaste tanto, eu imagino. Ou não, o que que você acha?
Uhum. É bem menos porque, né, Madeira é uma ilha, a Sintra é no continente, dá pra ir de ônibus. Uhum. Então eu acho que eu vou, eh, tentar diluir mais os gastos assim, sabe?
É. Sim. E, tipo, é como s é tipo auto-cuidado mesmo, né, cuidar da tua casa? Então é.
Uhum. É verdade. Até aconteceu uma situação engraçada que eu comprei uma arara de roupas na Temu.
Hã. E aí?
E e eu comprei, porque eu achei que eu ia dividir o apartamento mais um ano com o meu ex.
Ah, sim.
Mas na verdade ele acabou indo embora antes antes da prateleira chegar. Uhum.
Olha só. E aí mas, assim, você consegue devolver e trocar por outra coisa que seria mais útil, não?
Eu acho que dá pra devolver. O que eu fiz foi: eu pedi pro rapaz do do correio nem trazer. Eu falei pra ele assim: "Ó nem traz que eu vou devolver". Aí ele falou: "Ah então eu vou pôr que você não estava em casa. E aí fica 5 dias lá, depois volta pra trás, pode ser?" Eu falei: "Pode".
Boa. Ah legal.
Uhum. Eu comp eh, eu compro tanto online que, o rapaz do correio, ele já acostumou. Uhum. Ele sabe que às vezes eu mando coisa pra trás e tal.
Já te conhe <laughs> Ah. Você já tem um esqueminha, né?
Uhum. Isso, isso.
En Então, é é é uma coisa assim que é de reorganizar mesmo, né. O prioridades, né. É você entender que, tipo, você fica muito tempo em casa, porque você trabalha de casa. Então, eh, melhorias podem trazer muito conforto pra você, né?
Uhum. Exato, exatamente. E aí eu tô bem, hã, tô bem em em empolga empolgado mesmo com com essas essas melhorias. É tirar o escorpião do bolso.
Ideia. Exato.
Eh, eu tenho uma bicicleta no <laughs> na sala da minha casa, que eu preciso descê-la pro estacionamento, mas o meu senhorio tá enrolando a vida inteira pra fazer isso.
Olha, que legal! Aham. Ah, por quê?
E é uma coisa que me pega também. Ah, porque ele nunca tem tempo, coitado. Eh, mas depois que essa bicicleta descer, eu vou ver se eu eu não sei se eu boto planta aqui. Uma coisa que eu sonho muito em ter
Hã?
é um aquário, porque quando eu era criança, eu tinha peixe Beta e eles ficavam belíssimos. Eu cuidava muito, muito bem dos meus peixes, assim.
Olha! Que interessante. É vida. Hã? Aham. Que legal!
E eu cuidava dentro das minhas limitações. Depois que eu descobri que um aquário de Beta dá pra você fazer ele tipo plantadinho e o peixe fica muito feliz com plantas mesmo. Aquelas plantas com raiz de água e etcétera. Eu estava querendo, só que eu estava esperando eu ter a minha casa pra ter o aquário.
Como assim plantadinho? Ah! Que legal. Hã.
Mas s e se eu não tiver minha casa? E se eu morrer daqui a ano?
Exato. Isso é um pensamento, não não tô dizendo assim que vá acontecer, né. Mas ess é um pensamento interessante, porque eh, é importante pensar no futuro, sim, mas também é importante viver o agora. Porque às vezes eh, durante muitos anos as pessoas juntam, juntam dinheiro pra ter algum a casa, enfim, a acontece alguma coisa, aquilo nunca acontece. E você você vai ser feliz, se você viver só na vontade de ter um aquário?
Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Eh, então! Hã. E pode ser que eu não queira um aquário depois com todas as questões que ele precisa, porque assim, aqui em em onde eu moro, que é Portugal, eh, tem o aquecedor, tem o porque senão o peixe fica com frio, tem o uhum. Porque, o peixe que eu quero, ele é um peixe de água quente, que é o peixe Beta.
Hã? É. Ah, é? Olha só. Ah, então.
Sabe. Eu não gosto de peixe de água fria, porque eles não são tão inteligentes, o Beta ele até interage com você.
Olha, que legal. Interessan
Uhum. Inclusive o o o Beta mais bonito que eu tive na vida, ele era raivoso, então ele meio que me odiava.
Beta tem essa fama mesmo de raivoso, né?
Eh, então só que é engraçado q que eu eu cheguei a ter 3 Betas em simul multâneo, 1 azul, 1 verde e 1 vermelho, cada no seu devido aquário.
Que eles não gostam, né, de tá juntos.
E Isso, eles não podem estar juntos de jeito nenhum, eles são territorialistas e tal, eles brigam. E o azul, ele era bravo, ele, hã, ele bicava meu dedo e tal. Ele, realmente ele não queria saber de ninguém. Isso. O vermelho era era super bonzinho. Eu conseguia, eu eu conseguia passar o dedo na na cabeça dele.
<laughs> Raivoso. Aham. Olha, não é comum para um Beta, né?
É. E eu tinha medo, porque o homem da loja de aquário falou que não podia pegar o peixe na mão, porque ele tinha ferrão e que se e era venenosa e ele me mataria. Porque ele ele disse isso, porque ele pensou: "A criança vai querer ficar botando a mão no peixe".
E eita! Mas não era verdade, então?
Não era verdade e eu super acreditei por anos, viu?
Aí, depois você pesquisou ou alguém te falou?
Depois eu pesquisei e tal. Aí eu fui numa outra loja, perguntei, o homem riu, falou que era mentira. Eh, mas foi engraçado, assim. Uhum.
Que loucura. Aham. Pois é, então eu acho que é tipo aquele questionamento assim, né, que as pessoas brincam, tipo, casal comprar uma bicicleta. Porque
Pois é.
eu acho que se é uma coisa que você quer muito e que te tra te traria um bem-estar, por que não? Eu acho que é vida, né, para dentro de casa.
Uhum. Sim. É, verdade. Outra coisa também que eu espero muito sair do aluguel é uma cachorrinha, mas isso eu já não sei se m se é muita responsabilidade.
É. Se você gosta de viajar, como você falou, é uma questão, né? Porque aí você vai ter que arranjar pessoa pra ficar Se fosse até um gato, eu diria que um final de semana daria, né? Mas um cachorro precisa de você, né? Então não sei.
É então Uhum. Uhum. Exato, né? E assim, m me julgue, mas eu queria comprar uma chihuahua.
Entendo. Você não ia adotar?
Sabe, porque por ex não, infelizmente eu não ia adotar porque eu precisaria de uma certa previsibilidade em questão de tamanho, comportamento, sabe?
Hã. Mas você sabe que existem cães de raça pra adoção, né? Você só tem que ter pouco mais de paciência.
Mas eu pre Não, não sabia, vou pesquisar sobre. Eu eu fui no Halloween e eu comprei, eh, uns acessórios com estrela do mar e tal, etc. E um deles quebrou e eu colei no su com super bonder.
Eh.
E aí, eu pensei assim: "gente, imagina se eu tivesse minha cachorrinha, eu podia pegar várias dessas coisinhas assim e colar na coleira dela e ela ia ter coleiras de vários temas".
Hã. <laughs> Entendo, eu te entendo.
Uhum.
Eu acho que é sobre pensar mesmo, né? Que eu acho que se você tá numa posição confortável, e e, o quanto você quer mesmo comprar uma casa, e eu acho que também é importante você ter conforto nela agora
Uhum. Uhum.
nessa nova fase.
É, então, olha, eu te agradeço muito pelos conselhos, vai dar pra eu considerar bastante todos os detalhes e decidir o que eu faço ou não nessa minha vida de aluguel, tá bom? Obrigado.
Por nada! Até a próxima e tchau, tchau.